Ya, ııı, m iş eskiden sıkıntı oluşturuyordu kendimi şey sanardım; böyle, o ben diğerlerinden daha iyi biliyorum falan filan sanardım ama işte bu da aslında bir insanın öğret zaman içerisinde öğrendiği bir yanılgı. Öyle bir şey yok. Onlar da, aslına bakarsan, kendi zaman diliminde özgünler. Sadece orada kalmak istiyorlar. Emm
Hı hı. <chuckles> Yanılgısı. Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Ama bu gene de, yani, iletişimi bir yerde tıkar. Eğer bir kişi duyguyu taşır, diğer kişiye; o geçmişteki duyguyu taşımayıp, yani diyelim ki bir kırgınlık yaşandı 2 gün önce. Eee, sen onu çoktan unuttun bile, hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorsun. Karşındaki kişi hâlâ sana tavırlı yaklaşıyor. Burada açıkça, yani, artık bu duyguyu gu gu geçmişte bırakalım, anı yaşayalım der misin? Uyarır mısın o insanı?
Evet, evet. Evet. Hı hı. E, tabii ki, şey diyorum hani şu an, eee, neden bu ka bu bu kafadasın? Mesela, bir çocukluk arkadaşım var. E, çocukken üç kız birbirimize küsmüşüz. Hatırlamıyorum bile olayı. Ben ikisiyle de barışmışım. Onların ikisi barışmadı. Eee, b çok da yani çocuk çocuğuz yani. İlkokuldan önceki bir hikâye. Gelmişiz 30 yaşına. Diyorum ki, hani neden? E, o da bana bunu demişti. "Abi ı o dediğin kişi, o da, o dönem 5 yaşındaydı. 5 yaşındaki bir çocuğun lafını 25 yıldır sen üstünde mi taşıyorsun?" diyorum yani.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Elbette. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, çünkü artık onun muhatabı o kişi de değil yani; o 5 yaşında çocuk orada yok. Peki, diyelim ki belli kırgınlıklar, yani belli söylemler var ki gerçekten ağır; hâlâ böyle aşılamayacak. Ya, olayı daha ciddi boyutlarda ya da, yani, belki ı affetmenin daha zor olacağı durumlarda, eee, bu bu bunu nasıl yönetiyorsun?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı.